Ayan, magandang umaga sa'yo, kamusta?
Hello po, good morning, magandang umaga din po, um, ayon medyo okey naman na and kumakalma-kalma na rin after a couple of stressful days. And 'yun, Friday na kailangan energetic na tayo kasi last day of work na, <laughs> 'di ba, mm.
Ayan. Uy tama, 'di ba yan yung nagmo-motivate sa atin kasi weekend na, eh, nakapag-almusal ka na ba?
Oo. Um, oo, kakatapos ko na lang din mag-asikaso, maya-maya alis na rin naman ako, eh, mm.
Ayan. Ah, ayan ano, alam mo 'pag ano talaga Biyernes 'no parang iba yung energy kasi
Mm. Oo, siyempre kailangan powerful yung energy natin, kasi wala ng pasok bukas. 'Di ba?
Totoo. Totoo, alam mo yun makapagpahinga ka na 'no, tapos grabe din kasi yung init ng mga nakaraang araw ano.
Mm. Ay, oo nga pala, sobra-sobrang init parang alam mo yun, bigla-biglang uulan, bigla-bigla iinit, bigla-biglang kakulimlim parang ang sakit sa ulo kasi pabago-bago yung weather, so andali talagang magkaroon ng sakit.
Kaya nga. Totoo.